Ne, das überhaupt nicht. Ich habe es mir auch einfacher vorgestellt während ’ner Ausbildung wird dir so was nicht beigebracht, ne? Das ist da halt dann Praxis, ne? Da ist dann
Ja. Mhm. Richtig, das muss man dann eben erleben, um dann zu wissen: „Was mache ich in bestimmten Situationen?“. Ja, ja. Das ist ja eigentlich bei so Erziehung und äh, es ist auch bei Babysitting ist es immer so, man weiß man kann so viel Erfahrung haben in irgendwas, aber man lernt erst richtig, wenn man dann halt das einfach macht. So. Ja, okay.
das muss ja, genau, du sagst es. Du sagst es, genau. Ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Und und jetzt bin ich ja ganz anders d unterwegs. Also, ich ich habe zwar die
Ach so, das hat sich jetzt doch ach, ei ei ei, das hat sich noch mal geändert. <laughs>
Ne, ich bin äh, nicht. Ja, ja, also, ich habe ich habe mir ich bin jetzt so ’n bisschen, ähm, mit Börsen und so im Trading unterwegs. Mache eher solche Sachen. Ähm, äh
Ja. Oh mein Gott, also, das ist ja ‘ne gute das ist ja ‘ne interessante Karrierelaufbahn. <laughs>
Würde <snorts> <laughs> So ‘ne ganz andere Baustelle. Ja, ne. Meine meine Schwester kriegt wahrscheinlich graue Haare. <laughs>
Ja, interessant. Ist immer was los. <laughs> Also also, nach dieser Jugendhilfe hast du gesagt: „Boah, ne, und hier im Kinderg“. Ach so. <chuckles>
Ja. Und ja, da kommt noch mehr dazu. Also, äh, dann, äh ja, ja. Dann dann bin ich, äh, wieder in diese, äh, Transportgeschichte rein, wo ich damals war, habe ’n bisschen im Lager dann, habe da 2, 3 Jahre gearbeitet. Ja, also, ich glaube eher, dass dass mir diese Abwechslung gut getan also, besser tut, als ständig nur immer monoton das Gleiche zu tun.
<laughs> Mhm. Ja, ist auch langweilig. Und du könntest dir vorstellen
Ja, also, das war schon ’n kurzer Rückschlag von mir für mich so, äh, das zu erfahren, wie es wirklich so ist. <laughs> Muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich einschneidend und, äh ja.
Ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Und du könntest dir auch weiterhin vorstellen, immer mal wieder so nach so paar Jahren den Job zu wechseln, wenn’s halt eben möglich ist die Möglichkeit gibt?
Ich glaube ja.
Ja, das klingt nach ’nem interessanten Leben. Also, absolut. <laughs>
<laughs> Ja. Ja, das ist es. <laughs> Da das ist es, ja, das
Ja, man muss auch nicht immer dasselbe machen, ne? Ist ja langweilig. <laughs>
Ja, das ist zu s macht sich nicht gut unbedingt gut im Lebenslauf dann, aber
Kommt drauf an, manche schätzen, äh
Ja, kommt drauf an, manche sehen das anders, genau. Ja, super. Hat mich gefreut meine Gedanken mit dir zu teilen, doch.
Erfahrungen umso mehr, ja. <laughs> Okay. Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Danke für das nette Gespräch. <chuckles>
Ja, bedanke mich auch. Vielen Dank.
<giggles> Tschüss.

Und dann hast du dich da beworben und wurdest einfach so angenommen? <giggles>
Ja. Mhm, ja, ich bin da einfach spontan rein, ne, <laughs> ohne also 0 Vorbereitung und, ähm, dann hatte die Re Rektorin dort gemeint, äh, ja, ich könnte doch zu diesem, äh, Aufnahmetest kommen. Und, äh, das war jetzt zufällig, dass der nach also, ähm, gleich na äh, in 2 Tagen also nach 2 Tagen dann gleich war. Also 2 Tage später bin ich dann da rein und habe diesen Aufnahmetest mitgemacht. Und ja
Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Okay. Mhm, was wie lief der ab genau? Also, was waren da so für Fragen, oder
Na ja, von meinem Gefühl her eher schlecht. Also, da was was lief da? Also es ist ganz war so 'n Intelligenztest, wie also tatsächlich wie bei der Bundeswehr, hätte ich niemals gedacht.
<chuckles> Hm. Mhm.
So ähnlich, also, äh, mat nicht so mathelastig, eher so ach, keine Ahnung so so, ähm
Logik und so.
Logik, ja, genau, genau, du sagst es logische Fragen, so genau. Und so intuitive Sachen einfach, ne? So.
Ja, mhm. Okay, also, das das so äh, diese so z Also, dass sich so, äh, Tests, so für so Erzieherausbildung ähneln, äh, mit denen ähm, oder, äh, deren Tests für die Bundeswehr, äh, ä ähnlich sind. <chuckles>
Ja, dann ist Mathe nicht, aber der so 'n ich hätte niemals gedacht, dass ich da so 'n Intelligenztest machen muss. Also weil das ist ja eigentlich, äh, selbsterklärend, hatte ich mir gedacht. <laughs>
Ja, ja, okay. Interessant. <chuckles> Ja, ja, richtig. Ja, ja, das ist eben dann einfach diese Empathie, das Gefühl, das man eben da hat oder nicht hat. <giggles>
Ja, genau so habe ich mir auch gedacht, so da dass da so was, äh, auf mich zukommt, weil das war wirklich das hat mich das hat mich fast umgehauen so. Habe ich mir gedacht: „Ne, äh, ey, was wollt ihr von mir?” Bitte?
Oh, ja. Ja. Ja und waren da irgendwelche Ja. Waren da irgendwelche Fragen so zur Kindeserziehung oder zu irgendwelchen anderen sozialen Aspekten oder war das viel Logik und auch Okay.
A auch, ja, auch auch auch, ja, genau. Solche solche äh, was ich noch so in Erinnerung hatte, dann Kunst wurde noch ab also, ähm, ähm, künstlerisch äh, ja, Bilder malen, aber die wollten auch quasi, äh, dass man sich auf das Niveau von 'nem Kind also, dass man sich da reindenken kann und, äh, quasi, äh, ja, da gibt's ja diese diese Nur-Füßler-Bilder quasi ab ab welchem Jahr das ist so oder nicht ab welchem Jahr das nicht, aber ob man sich darunter was vorstellen kann.
Mhm. Ja. Ja, ja.
Also ob man sich da wirklich reindenk äh, so reinversetzen kann. Nur ich habe halt nur das gelesen, habe halt das ich habe ich ich habe quasi keinen Plan davon gehabt. Ich habe es scheine es dann doch irgendwie hingekriegt ähm, ich habe halt viel, äh
Genau, genau.

Ha, dann, äh, hat sie mir da so dann habe ich sie gefragt: „Hey, mach mal paar Vorschläge, weil ich weiß echt nicht, was ich mit was ich machen soll und bevor ich gar nichts mache, dann gehe ich halt in irgend 'ne Berufswelt oder mache 'ne Ausbildung.“
Ja. Ja. Manchmal weiß man auch einfach nicht, was man machen soll und dann ist so 'n Rat von Familie, Freund oder wer auch immer super angebracht. Von daher bin ich gespannt auf den Rest der Geschichte. <giggles>
Mhm. Ja, das ja. Mhm, du sagst es ta tatsächlich, ne, und und, äh, m mich hat ja die Meinung meiner Schwescher Schwester eigentlich schon immer so interessiert, also die es war schon immer wichtig, was sie zu mir sagte, ja also das, äh ja, aber, äh, nicht arg das 1 Jahr älter.
<chuckles> Ja. Ältere Schwester? Mhm. Okay, okay, also fast gleich alt. <giggles>
Ja, genau eigentlich fast, ja. Sie hat mich schon immer so als Jüngerer also ist ist immer der jüngere Bruder gewesen eigentlich so, ne?
Okay, okay, mhm.
Und, äh, was auch manchmal auch nervig war, ne, <laughs> wenn wenn man dann immer so little brother genannt wird und so, äh. <laughs> Äh.
Ja, ja. Ja, kann man nachvollziehen. Ja. Ja, genau. <laughs> So, was hat die dann gemacht, die Gute?
Ja, dann fing sie an, zur grad halt mir die Vorschläge zu machen, ne, s ich könnte ja so im sozialen Bereich, äh, machen. Ähm, da, äh, Gas Ga Gastronomie war auch noch 'n Thema, aber, äh, ich ich k konnte da gleich sagen: „Ne, das ist nichts“, äh, weil, ich bin da nicht so, wo dann die Menschen so ständig bedienen kann und ja, also
Hm. Mhm. Die sich dann auch immerzu beschweren und, äh, hier passt das nicht und das ist zu salzig und das ist zu kalt. <laughs>
Ja, genau und dann mhm. Äh, ja, zum Beispiel, ja, und das wäre mir dann doch das war mir dann doch etwas zu hm <tsk> ja, keine Ahnung, auch viel auf den Beinen. <giggles> Ja, auf jeden Fall, äh, ging's dann so, dass sie mir das vorgeschlagen hat, dass ich so so soz äh, im sozialen Beruf halt Fuß fassen sollte oder mal probieren sollte und okay, so spontan wie ich war, hatte ich dann, äh, gedacht: „Okay, hey, äh, hier in der Stadt, da gibt's ja 'n Institut, da gehst du mal rein, grad was soziale Berufe angeht.“, und habe mich eigentlich so total unvorbereitet dort, äh, beworben, mit eigentlich gar nichts. Ich hatte nicht mal 'n Zeugnis dabei. Ähm, ich wollte eigentlich
Ja, ja. Ja, ja, mhm. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Ok also, wo also, wo genau? War das 'ne was war das für 'n Institut, einfach also für welchen Job hast du dich da
Für soziale Berufe halt, äh, äh, das das da werden die Erzieher ausgebildet quasi.
Ach so.